Hello, xin chào cậu nha.
Hello, chào cậu, chào cậu. Ừm, chào cậu nha, rất vui vì được gặp cậu ngày hôm nay.
Ừm. Hôm nay buổi tối của cậu thế nào?
Hôm nay thì là 1 ngày đầu tiên tớ đi làm sau một kỳ nghỉ lễ dài, cho nên nà tớ cảm thấy nà khởi động, ừm, hôm nay vẫn chưa được, kiểu, trơn tru cho lắm. <laughs> Ơ, ừm, bây giờ vẫn tớ vẫn chỉ muốn, a, được ước gì được ngủ tiếp thôi. Còn cậu thì sao?
Ừm. <laughs> Đúng rồi, mình cũng vậy. <laughs> Đúng rồi. Mình cũng vậy đó. Nói chung là sau một thời gian nghỉ họ hoặc là sau ngày thứ Bảy, Chủ nhật nghỉ thì thông thường ngày đầu tiên mình cũng khởi động khá là chậm chạp. Thế là nó có một cái gì đó cũng chưa có sẵn sàng ấy, cho nên nó cũng, ừm, cái tinh, cái tinh thần nó cũng chưa sẵn sàng, nh còn mệt mỏi ấy, cho nên là vẫn còn muốn nghỉ. Ừm, nói chung là mình nghĩ đó là tâm trạng chung của nhiều người ha?
Rồi Đúng rồi, ừm. Chưa quen, đúng không? Chưa quen, đúng không? Mình đang nghỉ, mình đang nghỉ nhiều quen rồi. Ừm hưm. Đúng rồi, đúng rồi đấy, cái việc, à <laughs> Chỉ cần một hai ngày nữa, chúng ta lại vào vòng cay của bình thường thôi mà.
À! OK. Vậy, à, trong cái quá trình làm việc ấy, thì, à, cậu có những cái kế hoạch tài chính nào cho bản thân, cho cho việc tiết kiệm cho tương lai hay không? Ừm.
OK. Wow! Tớ thấy đây là một c câu hỏi của cậu khá là hay đấy. Vì gì cũng như là trên các, a, trên bởi vì trên các phương tiện thông tin đại chúng ấy nay ấy, thì nó cũng đang nói rất rất nhiều về cái việc giới trẻ là lập kế hoạch tài chính như thế nào và lập như thế nào để cho nó hiệu quả. Thì tớ thấy, ơ, cái việc lập kế h
Ừm, mình cũng rất là muốn cậu chia sẻ cho mình. Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm, mình cũng rất là muốn được nhiều người chia sẻ vấn đề này ấy.
Ừm, tớ thấy cái việc lập kế hoạch tài chính rất chi là quan trọng, bởi vì sao? Bởi vì có nó ấy, chúng ta có thể sắp xếp được cái tương lai của mình một cách là đang cần muốn đi đến đâu và cần làm gì để có thể đạt được những cái á, mục tiêu trong, ơ mục tiêu trong tương lai. Thì không biết cậu nghĩ thế nào về cái vấn đề này?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm, ừm. À, mình cũng nghĩ đây là một cái vấn đề rất là quan trọng, và mình cũng có bắt đầu lập kế hoạch tài chính cũng cách đây khoảng, à, 1 năm thôi chứ không nhiều đâu, mình trước đấy thì mình cũng c ừm, cũng cũng vội, cũng khoảng 1 năm tức là cũng, ơ, cách cách đây trước Tết một chút xíu. Ừm.
<clears throat> Ồ. Wow, 1 năm mà hả hả? Cậu có thể kể về cái cậu có thể kể cái việc, ừm Từ khi ra khỏi trường à, từ khi ra trường hả cậu hay là từ khi làm lâu rồi?
Không, không, không, thực ra là từ khi ra trường là mình chưa có một kế hoạch tài chính gì hết á, cho nên là cái việc đấy mình mới cảm thấy là nó nó nó r nó cực kỳ là mất một cái thời gian dài á. Thì, à, thời gian đấy mình cũng mới ra trường mà mình đi làm, thì cái việc chi tiêu của mình nó khá là mang tính cảm tính, nó không có kế hoạch tài chính nào hết, cho nên là cái việc, ờ, chi tiêu bừa bộn khá là thoải mái. Ừm, cho nên là sau bao nhiêu bao nhiêu năm đi làm việc thì, à, cũng không có được cái gì trong tay. <chuckles> Ờ, cuối cùng mình mình mình đúng rồi. À, vậy hả? <laughs>
<laughs> Đúng rồi. Mình chưa chuẩn bị được, đúng không? Ồ, đúng rồi, rồi. À, đúng rồi. Nhờ Đúng rồi đấy. Cũng, a, giống <laughs> Thì cũng giống như bản thân cũng giống như bản thân tớ ấy, thì sau khi ra trường xong thì tớ cũng chỉ đang, a, thoải mái ăn tiêu cho cá nhân thôi. Thì lương bao nhiêu thì, ờ, đem đi ăn nhậu hết, đi chơi bời hết, xong mua sắm hết, cho nên là cũng chưa tiết kiệm được đồng nào. Nhưng mà sau này thì, ờ bây giờ thì một số cái khoảng thời gian gần đây ấy, thì tớ tiết kiệm, tớ nghĩ đến những cái việc cần phải có một kế hoạch tài chính để, à, xây dựng cho gia đình sau này, xác định sau này lấy vợ sinh con, các thứ, các thứ. Cho nên là tớ cũng lập được khoảng tầm cũng khoảng 1 năm giống như cậu thôi. <laughs>
<chuckles> Ừ, ừ, ừ, ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm, đúng rồi. Ừm, đấy. À. Đúng rồi, đúng rồi, cũng giống mình đó. Ừm. Ừm. Ồ, mình nghĩ như vậy là cậu cũng khá tốt hơn mình rồi đó, chứ mình cũng như vậy là so với mình thì mình thấy nó cũng khá là trễ và và và và cái việc mà lập kế hoạch tài chính trước đấy của mình nó nó không có cho nên là cái việc chi tiêu, ờ, nó xảy ra một cách rất là phí phạm, có nhiều cái mà thực sự là mình mình thấy có thể dành dụm được một khoản kha khá rồi đấy, nhưng mà, à, không biết chi tiêu vào những cái khoản nó nó không đâu vào đâu. Ừm, cuối cùng
Đúng vậy. <clears throat> Ồ, vậy nha. Ồ, a, đúng rồi. <laughs> Ừ hừm. Ừm, nếu nếu nếu mà theo mình tiết kiệm sớm thì bây giờ mình được một cục rồi, đúng không? Mình được một cục rồi để hãnh diện với đời, hãnh diện với vợ rồi. <laughs>
<laughs> Ừ. Ừ, đúng rồi, cũng cũng có, gọi là, có cái để mà nói nữa đó, nhưng mà cuối cùng bây giờ mình thì chưa được cái gì cho nên thôi được thì, à, thà muộn còn hơn không, đúng không? Và bây giờ mình đã có được
Ừm, tiếc. Đúng rồi, chúng ta phải cố cùng cố gắng các thứ mà, có muộn còn hơn không.
Ừm. Đúng rồi, thì, à, bây giờ là ừm.
Thì bình thường là cậu có hay sử dụng những cái công cụ, ờ, gì để quản lý tiền cũng như là, ơ, hiệu quả không? Cho bản thân hiệu quả không?
Ờ. À, đúng rồi, đối với, ơ, gia đình mình bây giờ thì, ờ, vợ mình cũng có cái sử dụng một cái công cụ, ờ, để mà quản lý chi tiêu á. Thì mỗi tháng chi tiêu thì vợ mình thường, ờ, lên, ơ, cái công cụ đấy để nhập những cái khoản chi tiêu vào cái app, một cái app ừm, để mà nhập những cái khoản chi tiêu vào đấy.
Ồ. À, tức là Đúng, xong. Tớ thấy đây là cái Ồ, cái này là hay nha, bởi vì khi thế mình sẽ cụ thể, mình sẽ biết được là mình cần tiêu cái gì và mình chi tiêu cho những cái gì. Đúng rồi, ví dụ như là
Ừm. Đúng rồi. Đúng, đúng, đúng, cần tiêu cái gì. Ừm. Thì, à, cái này cũng á là do vợ mình làm thôi, còn khi mà chi tiêu thì, ờ, mình sẽ, ờ, có một cái khoản chung rồi đấy, cho nên những cái khoản đó sẽ nó sẽ cố định rồi, cũng không phải lành lặt nhặt. Ừm. Thì
Ờ, đúng rồi. Ờ, đúng rồi. Cái này ví dụ ví dụ như, kiểu là, tháng này, bình thường mình tiêu hết 1.000.000, mà tự nhiên tháng sau mình tiêu hết khoảng là 5.000.000, thì chắc chắn sẽ có vấn đề. Chúng ta phải có cách để xem xét lại cái cái chỗ đấy, chúng ta phải xử lý cho cân bằng.
Ừm, ừm. Đúng rồi, đúng, đúng. Mà thông thường sẽ chi tiêu trong cái khoản đấy, bởi vì là bây giờ kế hoạch chi tiêu của gia đình mình thì, à, ví dụ như, ờ, gia đình mình hai vợ chồng thường lấy một cái khoản đấy, rồi, à, cố định mình bỏ vào một cái cái cái cái cái chỗ, ơ, chi phí đấy để mình chi tiêu những ch sinh hoạt hằng ngày. Ừm. Rồi sau đấy mới nghĩ đến chuyện tiết kiệm.
Ừm. Đúng rồi. Chưa có chi phí tiết kiệm, ừm, chuẩn, chuẩn, chuẩn, như tớ thì, ờ, tớ cũng hay, a, sắp xếp. Như tớ tớ tớ cũng hay nghĩ sắp xếp, ưm, ví dụ như là cái việc, à, ừm, sau khi nhận lương lương được 10 phần thì tớ sẽ, a, tiết kiệm là đem đi 2 phần, xong, a, 2 phần đem về gửi về gia đình. Còn, à, 1 phần để để ăn chơi thôi, và cầm, à, 5 phần, à, có còn còn còn còn có 5 phần đem đi ăn chơi cho cá nhân. <laughs>
Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. <laughs> Đúng. <chuckles> Vậy thì mình thấy như vậy là cũng, ừm, tương đối là tốt rồi đấy, bởi vì là thường thường ấy, ờ, mình thấy có nhiều bạn trẻ thì, <chuckles> ăn chơi với lại tiêu xài cũng hết hầu như là 8 phần rồi. Ừm, ừm.
Ừm. Ờ. Hết. Tức là có a, như tớ thấy là có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Sau khi, a, có xong thì thậm chí nà nếu mà tiêu không đủ thì họ còn vay nợ cơ, xong rồi đến, a tớ thấy cũng khá là nghiêm trọng rồi đấy. Ừm. Ừm, ưm.
Ừm. <chuckles> Đúng rồi, đúng, đúng, đúng. Nhiều khi kh còn vay nợ nữa, khá là nghiêm trọng rồi đấy, đặc biệt là trong cái thời đại ngày nay thì việc vay nợ nó khá là dễ dàng, đúng không? Cậu thấy ngày nào cũng có người mời vay mà, thế cho nên là cái việc ừm, rồi lãi suất nó đẻ ra.
Đúng rồi. Cũng cũng cần phải vay xong, ơ Nếu nếu mà, ưm đúng rồi, cái thuộc về lãi suất rất là chi cao ấy, lẽ mãi đẻ lãi con mà. Ừm, chính vì thế nếu mà họ không sắp xếp được cái kế hoạch tài chính thì sau này thì cũng do họ cũng sẽ vất vả.
Chính xác rồi. Ừm. Ừm. Với lại là kế hoạch tài chính, thường thường là nó cũng dành cho những người mà khi mà người ta đã nhận ra được một cái điều mà người ta, à, cảm thấy được cái sự tương lai cần có. Chứ ví dụ như những cái bạn trẻ thì bây giờ người ta thấy còn khỏe mạnh nè, sức khỏe cũng còn nhiều, người ta có thể, ờ, sử dụng cái khoản tiền đấy để người ta, à, tận hưởng cực lực cuộc đời. <laughs> Đó, du lịch rồi mua sắm này, thời trang, công nghệ.
Ừm. Đúng rồi. Bể nợ, tiêu sài cho bản thân, ừm, rồi. Ừm, ví dụ như là hoặc là, ừm, tớ nghĩ là họ cũng phải cầu họ họ cũng chưa có ví dụ như cái mục tiêu lớn ấy, ví dụ, như kiểu là, như, a, chúng ta ở gia đình này có mục tiêu mua nhà này, mua xe này.
Ừm, ừm. Đúng. Đúng rồi, mua nhà, mua xe này, đúng rồi.
Ừ, cho nên bạn cho nên là họ cũng ồ.
Đấy, thì, à, nói đến cái việc đấy thì mình mình mình mình thấy khi mà mình có mục tiêu rồi thì mình sẽ rất là tuân thủ cái mục tiêu đấy nhá. Ví dụ, ừm, sắp tới mình dự định mình, ờ, muốn có một con xe chẳng hạn, đấy, thì mình sẽ, à, mình mình sẽ toàn tâm toàn ý và, ừm, cả hai vợ chồng đều có thể là cày và có thể là làm những cái việc đấy, ừm, để mà đạt được cái mục tiêu đấy, ừm, nhiều hơn là mình không đưa ra được mục tiêu.
Ồ, đúng rồi, đúng rồi đấy. Ví dụ như <laughs> Ừ. Ừm. Cày. Ừm, thế nhưng những cái cái Ừm, cái việc kế hoạch tài chính của cậu có bao giờ cái thêm cái việc ví dụ như là, à, đầu tiên nà cuối cứ giả sử là tầm, à, 1 tháng kiếm được 1.000.000 nhưng bây giờ cậu đã tăng cường nên cái việc đấy chưa, bằng cách đi làm thêm chưa? Hoặc là tăng tăng thêm job chưa?
Ừm. Ừm. À, đúng rồi. Thì, à, khi mà mình đặt ra một cái mục tiêu nào đấy, ví dụ mình một có một cái muốn món đồ nào đấy nó khá đắt tiền ấy, thì mình cũng rất là mong để đạt được nó. Cho nên là, à, khi mà mình tiết kiệm được, ừm, một số ít rồi thì những tháng sau mình cứ luôn luôn cố gắng tìm một cái công việc nào đấy hoặc là một một nguồn thu nhập khác để mình, ừm, đắp thêm vào đấy cho nó được nó được nhiều và mỗi lần như vậy mình cảm giác nó rất là vui và nó nó nó rất là phi vì mình đã dành được được một cái khoản nó nó đúng rồi, đúng rồi, nó cứ tiến dần về đấy. Thì đúng rồi.
Ừm. Ờ. Ờ, ờ. Ồ. Ừm. Sắp sắp được kết quả, đúng không đúng không? Tớ cũng tớ cũng đúng rồi, tớ nghĩ thế, bởi vì ví dụ như kiểu là, à, như thấy quả ngọt sắp đến rồi thì bình thường là gọi được thêm, a bình thường là làm được thêm, a, 1 tiếng thì bây giờ chúng ta cố gắng làm thêm 2 tiếng chẳng hạn để, à, tăng cường thêm, ừm, có quà.
Ừm, đúng, đúng. <laughs> Ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Mà đặc biệt á là cái cái niềm vui mình thấy cái niềm vui nó nó lớn lên, nhất là cái đoạn mà mình, ờ, đạt được khoảng, ờ, gần đạt được rồi á, khoảng khoảng giữa giữa đấy, bắt đầu qua ba phần tư đấy là mình thấy cái đoạn đó mình rất là hào hứng nhá. Còn cái đoạn mới thì còn còn hơi nản một chút ha, còn đoạn mới thì hơi nản một chút bởi vì nó còn ít. <chuckles>
Ồ. Ờ. <laughs> Ừm. À, đúng rồi đấy, họ <laughs> Đoạn mới thì đoạn mới đoạn mới đoạn mới đoạn mới còn đang hơi hơi chưa chưa có động lực lắm, đúng không? <chuckles>
<laughs> Chưa có động lực lắm! Đấy, thế cho nên là cái việc mà chi tiêu tiết kiệm thực ra là, ờ, góp gió thành bão thôi, do trước đây mình không có cái khoản đấy, không biết chi tiêu tiết kiệm cho nên là mình thấy bao nhiêu nó cũng đi mất hết á. Và do cái việc chi tiêu thoải mái như vậy, à, cho nên mình không đạt được cái mục mục tiêu phải phải tháng này kiếm được bao nhiêu và t phải làm thêm như thế nào nữa, mà đôi khi mình thấy như vậy là đủ rồi á, nên mình không làm nữa. Ừm.
Đúng rồi. Ờ. Ừm. Thực hiện ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi. Ừm. Cái cái cái việc, ừm cậu có bao giờ chia sẻ cái kế hoạch tài chính này của mình đến đối với những ai khác như là bạn bè, xong người thân gì chưa?
À. Ừm, thì đấy là một câu hỏi mình thấy rất là hay và rất là thiết thực. Ờ, thông thường mình cũng rất hay chia sẻ bởi vì, ờ, các bạn mình thì người ta thông thường có nhiều người có những người người ta cũng có những cái nề kinh tế vững rồi á, và người ta cũng có cái kế hoạch tài chính, ừm, cho nên là mình cũng rất hay chia sẻ bạn làm cách nào, rồi bạn, à, thường chi tiêu ở nhà như thế nào, rồi gia đình bạn thường quản lý như thế nào để mình cũng có thể tham khảo thôi chứ không phải là mình áp dụng hoàn toàn đâu, vì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà. Ừm. Tình
<clears throat> Đúng rồi, đúng rồi. Ờ. Ờ. Đúng rồi. Đúng rồi! Cái việc lương và của họ và lương thu nhập của họ với cái việc như là nhu cầu chi tiêu của mỗi gia đình khác nhau này, chúng ta không thể bắt buộc nhà nào cũng phải giống nhà nào cả.
Đúng rồi. Ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, ừm, còn đối với cậu thì sao á? Cậu có những cái chia sẻ nào nữa không để mình có thể tham khảo thêm được không?
<clears throat> Ừm, tớ thì hầu hết cũng giống như cậu ấy, ví dụ một phần thu nhập dùng để tiết kiệm, một phần thu nhập dùng để, ờ, chi tiêu cho cái mục đích hợp lý cho gia đình, chỉ là một trừ một số cái ừm, một số còn lại thì cất đi để dành. Đấy, thế cho nên là tớ cũng thấy thế cất rất là nhiều rồi ấy. Thì ví như mà trong cuộc sống thì cậu đã bao giờ gặp khó khăn gì trong lúc tiết kiệm chưa?
Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. À. Ừm, à, đúng rồi, có chứ. Ờ, nói chung là trong cuộc sống thì mình sẽ có những cái tháng mà mình, ờ, không có phải chi tiêu nhiều nhưng có những tháng có những cái việc nó xảy ra khá là bất ngờ và mình không lường trước được. Ừm, ví dụ như liên quan đến sức khỏe mình phải đi bệnh viện nè, à, đau ốm, hoặc là có những tháng thì có những tháng thì đám cưới khá là nhiều, do đó nó cũng <laughs> nó cũng rất khá là tốn kém cho nên nó cũng phá vỡ cái kế hoạch đó của mình. Ừm.
Ồ. Đúng rồi, những cái việc đột xuất, đúng không? Ờ. Sức khỏe, chuẩn, chuẩn, chuẩn, những cái việc đấy Đám cười, đám ma nhiều. <laughs> Ừm. Nó sẽ, a Nó sẽ ăn lẹm thêm một tít ăn, a, ăn lẹm một ít với cái kế hoạch kia, cho nên là chúng ta
Đúng rồi. Với lại mình thấy thậm chí là nhiều khi mình còn không đủ tiêu trong tháng đó nữa chứ đừng nói là cái việc tiết kiệm. Đấy, ừm, cho nên là mình cũng chấp nhận.
Ừm. Tớ thì tớ thì tớ đã gặp một, ờ, số trường hợp ví dụ như là, kiểu là, gia đình, bạn bè muốn rủ đi đầu tư, nhưng mà tớ cũng phải la tớ có thể cân nhắc, ừm, đến cái việc bởi vì kế hoạch ví dụ như kế hoạch của mình, cái tiền đấy mình đang để đi để dành cho gia đình các thứ rồi. Mà nếu bây giờ tính tự nhiên đầu tư thì là phải rút cái số vốn đấy ra và nó sẽ ảnh hưởng đến cái kế hoạch của mình. Nếu mà đầu tư lãi thì không sao, nhưng mà lỗ thì nó sẽ trở thành một vấn đề to lớn. Cho nên là tớ lúc đấy tớ phải cân nhắc rất chi là nhiều mà tớ đã phải hỏi ý kiến người thân, vợ và của vợ.
À. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi. Nói chung là cái việc đầu tư ấy, thì, à, mình nghĩ cũng phải cân nhắc, ừm. Và mình nghĩ là cái khoản đầu tư của bạn á ừm.
Ừm, mà mà may thì sao Ừm, mà may sao lúc đấy thì tớ cũng, a
Khoản khoản cái khoản đầu tư, ơ, đấy thì cũng rất là có thể nói cái sinh lời nhiều, đúng không? Hoặc là nó cũng có thể là lỗ, cái đó mình cũng phải chấp nhận.
đúng rồi. Cũng có thể sinh lời, cũng có thể lỗ cho nên là cũng nhiều lúc tớ cũng phải cân nhắc và suy nghĩ xem là cái việc phương án đấy nó sẽ có khả thích nghi không. <laughs> Còn cậu?
Ừm, ừm. À, cái việc đầu tư của mình thì, à, nó cũng không có nhiều bởi vì là thực ra là, à, khi mà mình tích lũy thì muốn mình muốn có một cái gì đó khá là an toàn ấy, mình đang hướng đến cái cái khoản tiền đấy. À, cho nên là lỡ may mà mình đầu tư mà nó thua lỗ một cái thì khi đó cái tinh thần của mình nó bị bị giảm sút nhiều quá. Ừm, à, cho nên là cái việc đầu tư, a, đấy nó nó hiện tại là mình, à, chưa.
<clears throat> Ừm. Ờ. À. Là tích lũy nhá. Thì chúng ta sẽ suy sụp đi, đúng không? Ơi. Đây thì, cái khoản kia là
Giờ mình đang đang đang, kiểu, tích lũy tiết kiệm nhiều hơn là đầu tư, ừm.
À, đúng rồi. Bây giờ mình chỉ mình chỉ thương <chuckles> cái tiết kiệm an toàn thôi. Chứ nếu mà đầu tư thì, à, ừm, nếu mà đầu tư thì đầu tư trên 1/10 trên 1/100 cho cái số mình tiết kiệm được thôi. <laughs> Chứ không đầu tư hết một trăm phần trăm được, đúng không?
Đúng rồi. <laughs> Ừm. Ừm, thực ra là mình cũng không có nhiều để mà đầu tư kiểu đấy. Nếu mà 1/10 một phần một trăm thì mình nghĩ là dành cho những người nào có cái khoản tiết kiệm khá lớn thì mới có ý nghĩa. Ừm, chứ còn
À há. <laughs> Ừm hưm. Ừ, đúng rồi, đúng rồi đấy. Ừm, đấy thì chúng ta đấy là một cái lý do cân nhắc để chúng ta cần phải kê để cân nhắc có ph nên phá vỡ cái kế hoạch tài chính khác để đi đầu tư hay không. Ừm. Thế theo cậu thì cái, a, cái việc, ừm, đầu tư
Ừm, ừm. Đấy, thì, à, mình nghĩ mình nghĩ đó là một cái cái mà nói chung cũng cũng phải tính toán khá là kỹ đấy.
Ờ, đúng rồi, đúng rồi.
Ừm, vậy thì theo bạn á, nên bắt đầu lên kế hoạch tài chính từ khi còn trẻ hay là khi mình đã có công việc ổn định rồi?
Ừm. Ừm.
Theo tớ á, thì, à, nếu mà được từ còn trẻ thì tốt nhất. Nhưng mà bởi vì thường thường còn trẻ, thì thanh niên còn trẻ mà chúng ta là thanh niên mà, chúng ta chưa nghĩ đến cái, kiểu, tương lai sau này đâu. Cho nên là cũng có thể cái tầm khoảng ví dụ như
Ừm. Đúng rồi. Ừm, với lại nhiều khi nó cũng chưa có cái độ chín chắn nào đó, đúng không? Để mà mình có thể, à, làm được cái việc tốt nhất.
Đúng rồi, để suy nghĩ, tại vì lúc đấy cái tuổi nếu mà tuổi trẻ của mình là chủ yếu là từ thời đi học cấp ba đến lúc sinh viên thì đúng là còn trẻ. Thì sau khi cái hồi đấy mình chỉ biết là biết học này, biết ăn này, biết tiêu các thứ thôi, không phá phách các thứ là may mắn lắm rồi, cho nên là với những cái thanh niên Việt Nam hiện
Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, với là mình nghĩ là cái nhiệm vụ quan trọng lúc đấy là mình cũng sẽ, a, trau dồi về cái cái cái cái kiến thức nhiều hơn ha, các cái kỹ năng, kiến thức đúng rồi, kinh nghiệm.
Kiến thức, kỹ năng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm các thứ hơn. Cho nên là cái việc, ừm, nếu mà, kiểu, bắt họ bắt ép cái giới trẻ mà bây giờ lên kế hoạch tài chính sớm quá thì cũng không cấn cũng không tốt lắm.
Đúng rồi, đúng rồi, không tốt lắm, nhiều khi nó lại, à, là con dao hai lưỡi, người ta lại áp lực quá, người ta sinh ra những cái đầu tư nó nó mang tính nó nó nó nhanh vội cho nên dễ bị sa vào cái hình thức lừa đảo nhiều ấy.
Theo tớ nghĩ là đừng ừm, theo tớ nghĩ là bắt đầu khi ổn định công việc. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Họ phải suy họ phải suy nghĩ khác, họ không thể tập trung được cho việc đ học hành, lúc nào cũng phải nghĩ xem là tiền để làm gì, tiền để tiết kiệm thì mình thấy nó
Ừm, ừm, với lại là cũng dễ sa đào à, sa đà vào những nhiều hình thức mà người ta lừa đảo nhiều ấy. Mình thấy có nhiều bạn trẻ, ờ, có những cái đầu tư mà người ta muốn ăn ngay, muốn có nhiều tiền ngay, nó lời ngay á, thì người ta sẽ dính vào những cái bẫy đấy rất là nhiều. Ừm.
Đúng rồi, họ họ Đúng rồi. Họ, ờ, họ tham gia, ơ Họ tham gia các bẫy đa cấp rất là nhiều ấy, bởi vì thời gian trước nó rộ lên cái thời cái thời mấy cái phong trào đấy. Ừm.
Đủng rồi, chứng khoán ảo này, cái sàn ảo nè. Đưa vào mà lấy ra không được cho nên là những cái đó, ừm, rất là nguy hiểm nếu mà mình bắt buộc những người trẻ mà người ta có kế hoạch tài chính đầu tư, nhiều khi cũng gây áp lực cho họ.
Đúng rồi, đúng rồi.
Ừm.
Đúng rồi, đúng rồi. Thì cảm ơn, ờ, cậu có những cái sẻ về cái xây dựng kế hoạch tài chính cho tương lai nhá. Chúc cậu có kế hoạch của cậu càng ngày ngày càng, kiểu, tốt hơn nữa và, ừm, phù hợp hơn nữa cho với cuộc sống của mình!
Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm, mình cũng cám ơn cậu về những, ơ, cái chia sẻ kế hoạch tài chính của cậu. Mình cũng chúc cậu có những cái kế hoạch đầu tư thật là may mắn và có được nhiều sinh lời hơn nhá!
Ô kê. Ừm, ô kê cảm ơn cậu nha, chào cậu.
Ừm, rồi, chào cậu.
Ừ, chúc cậu một buổi tối vui vẻ nha!
Ừm, ô kê, bye bye!
Ô kê, bye bye.